مش دايمًا، يعني في أوقات كده بابقى مستعجل، فممكن أي حاجة كده على السريع. في أوقات بقى بتبقى يعني مثلًا، قاعد لوحدي في البيت في يوم إجازة مثلًا أو كده، و وباحب إن أنا بقى أفنِّن بقى شوية في الأكل يعني. أعمل أكلة كده للذّكرى، أقعد أفتكرها بقى ف في بعدين، اللي هو ده أنا ياه! ده أنا في اليوم ده عملت أكلة أكلة فيها إبداع. <chuckles>
إمم. إمم. إمم. عملت أكلة حلوة، طيب دي أكلة حلوة وفيها إبداع هل بقى في مرّة عملت أكلة وطلعت أستغفر الله العظيم يعني فاشلة بقى كده و و وطعمها مش حلو وندمت عليها؟
<laughs> أيوه طبعًا، يعني أكيد حصَلِت. آآ، كان هاقول لِك، أنا ساعتها كان كنت عامل إيه ساعتها، كان فول، كنت عامل فول بالبيض. بس يعني آآ، ع عملت حاجة غـر غلَط، مش فاكر ساعتها عملت إيه. الأوَّل المفروض أحُطّ ال الفول الأوَّل وبعدين أحُطّ عليه البيض، أنا عك المفروض البيض وبعدين الفول. آه، أنا عكَسِت بقى، حطِّيت الفول الأوَّل <laughs> وبعدين إيه، كسَرت عليه بيض، فلقيت اللي هو القوام بقى غريب أوي، ال البيض ما استواش و
آه، إمم. إمم. آه. آه. آه، البيض المف لأ، هو المفروض البيض. آه، آه، صح. أوبا! <chuckles> آه. ما هو البيض ما استواش. آه، طبعًا.
حاجة ك حاجة كانت صعبة أوي. <laughs>
وك أكيد طبعًا، في ريحة بقى زفارة بتاعة البيض دي وكده. <laughs>
إمم، ما ما ما ما كَلتوش ساعتها. اللي هو أنا أنا مراتي ساعتها قالِت لي: "إيه اللي أنتَ عمَلته ده؟" <laughs> "يعني يوم ما تفكّر ت تقوم تعمل لينا أكل، تعمل" <laughs> بس فدي من ضمن المرَّات اللي اللي آه، وهاحكي لِك برضه في هو يعني والله، مش مش باتضايق أوي يعني، بيبقى موقِف comedy كده بصراحة يعني، <laughs> باقعد أضحك يعني. <laughs> ب ممكن بقى اتضايَق مثلًا لو في ال في الوقت ده، لو مفيش أكل تاني في البيت غير الحاجة اللي أنا بوَّظتها دي، فطبيعي إن أنا هاتضايَق يعني. <chuckles> إمم، بالضبط.
<laughs> آه. أيوه، يعني طلَعت فاشلة، أكلة فاشلة بقى. وبتضايق؟ بتضايق لمّا بتطلَع حاجة مش حلوة؟ إمم، مش أوي. إمم، إمم، واحكِ بقى، إيه تاني؟ آه، تبقى رخمة أوي بقى تصدّق فعلًا. <laughs> تبقى حاجة صعبة، إيه تاني؟ عملت إيه تاني؟
ومن ض من ضِمن الحاجات برضه الغريبة بقى، هاحكِي لِك، م موقِف comedy شوية، دي أغرَب توليفة ممكن تسمعيها في حياتِك، أو أو وصفة ممكن تسمعيها يعني. هي كانت غلَط، هي هي هي الوصفة كانت غلَط، وما كانش، أنا ده كان كان أبويا يعني، ربنا يدِّي له الصحة يعني. <chuckles> آآ، كنّا صغيِّرين، كنت أنا في ابتدائي تقريبًا ساعتها، وكانوا أخواتي برضه لسَّه كلُّهم صغيِّرين يعني، ما يُعتمَدش عليهم إن هُم يعملوا أكل وكده. وماما ساعتها كانت في كانت في مِشوار، تقريبًا مع حد من أخوالي، كان حد تعبان تقريبًا أو حاجة زي كده، مش فاكر التفاصيل بالضبط يعني أوي. بس المهم إن كان كان آه، كان بابا هو اللي في البيت بقى، هو قال: "أنا أنا هاعمل لكم بقى غدا النهارده." <laughs> فالمهم يعني، إحنا إحنا ساكنين في الأرياف، ف فعندنا طبعًا، والدتي مربِّية فوق السطح بقى، طيور بقى، بَطّ وبتاع وفراخ والكلام ده. ف <laughs> فلو تعرفي في حاجة اسمها دشيش، ده اللي بي بي بياكُله البَطّ، بيبقى عِبارة عن دُرة دُرة مطحونة.
لأ، قُل ت قُل، قُل. <chuckles> إمم، آه، هو ده ده الصح. <chuckles> إمم. أيوه. آه. حَب بقى يعمل لكم أكل هو إمم. إمم. آه. ما شاء الله، آه. <laughs> آه، بتاعة ال أيوه.